اكتشفت إن تشحت تاني يوم على طول، ف <laughs> آه، آه، حصل إن أنا
صحيح! <chuckles> لأ، بس دي بجد على فكرة ناس كتيرة أوي ماشية بالمبدأ ده، يقول لك أنا الفلوس دلوقتي أجيبها، آآ، لازم أتبسِط وأعيش وأستمتع بحياتي، بُكرة ده خلاص، يعني لو باخد النهارده جنيه، هاخد بُكرة 10، إيه المشكلة يعني؟ بس دلوقتي خلّيني أعيش وأتبسِط، ليه أفكر في بكرة دلوقتي؟ أنت دلوقتي أنت المثل ده بينطبق عليك.
تمام. بالضبط. أ بُصّي. لأ، صدقيني يمكن أنا أنا كبير في السِن، وعايز أقول لِك طبعًا أنا فاهم اللي حصل، ال هو اللي حصل النقلة دي خلّتني ما بقِتش باصص للفلوس إن ليها معنى، يعني لمّا كنت باخد 400 كانت الفلوس ليها معنى بالنسبة لي، إن أنا باتعب أوي بيهم، لكن لمّا بقيت أبذل مجهود أقل وباخد أجازة يومين في الأسبوع، وكُلّ اللي أنا باعمله بس عشان أنا باعرف أتكلم كويس وأقنع العميل إن هو يشتري أنا كنت بابيع برامج حسابات.
إمم. إمم. آه. إمم. إمم. إمم. إمم.
أنا كان معايا ساعتها كنت ابتديت أشتغل على ال دراسات، آآ، بتاعة ال ال الماجستير بتاع الmarketing أو التسويق فبقيت أطبّق الموضوع دوَّة، فأنا عليت جدًا في الشغل في أول 6 أشهر، ل ليه؟ لأن لمّا رُحت الشركة دي ما كانش عندهم حاجة اسمها تسويق أنا كنت رايح بياع، Sale، فخلّاني مدير التسويق، لإني ابتديت أغ ابتديت أخلّي البرنامج ده كان رقم 4 في مصر، بقى رقم م مش عايز أقول 1 بس 1 مكرّر، يعني إحنا وشركة اسمها Alfa بقينا رقم 1 بل بالعكس إحنا وصلنا في مرحلة إن هم عندهم مشاكل في البرنامج ومش قادرين يحلّوها، وإحنا اللي كنّا بنبيع.
آه، تمام. إمم. إمم، حلو، حلو. إمم. إمم. حلو جدًا اهم، آه، فأنت جاي لهم لُقطة بقى، فاللي هو إيه، لأ ادّوا له يا جماعة مرتب خليه يعني إيه، يبدع أكتر. <chuckles>
فلمّا جات الفلوس دي. يعني آآ، لأ، ما هو أصل شغل البيع إن أنتِ تقدري تبيعي حاجة، آآ، هو صاحب الشغل يعني، أ أنا عايز أقُول لِك أنا بابيع خدمة، ال في التسويق ده أصعب حاجة تبيعيها الخدمة، ليه؟ لو أنا جاي أبيع لِك عربية أو سلعة معمّرة أو دي بيسموها حاجة ملموسة، لكن أنا بابيع لِك خدمة لازم أقنعِك، يعني إحنا حتى في التسويق ييجي يقُول لِك إيه؟ لازم يكون الشخص ده فيه كلمة M-A-N يعني إيه كلمة M-A-N؟ يعني M-A-N Money Authority وNEED لو ما عندوش ال3 دول مش هتقدري تبيعي لُه، فأنا كنت أدوّر على الناس اللي يعني مثلًا مش هاروح أبيع لشركة راس مالها 5.000 جنيه برنامج ب100.000 آآ، جنيه ما ينفعش.
إمم. صحيح. صحيح. اهم. صحيح. إمم. إمم. إمم، صحيح. إمم. صحيح، طبعًا، ما ده هبل ده، إمم.
فكان العملا بتوعي مين؟ اللي هُم مثلًا Alpha CLEAN اللي هُم السويدي للكاب يعني أنا السويدي للكابلات، أيمن السويدي اللي هو بيقولوا قَتَل نَفْسُه، ده إحنا كنّا وصلنا بقينا صحاب يعني على فكرة ده شخص روعة، شخص يعني مستحيل الكلام اللي اتقال بس ما علينا، يعني أنا مش هاخُش في السياسة، فباقول لِك ال ال لمّا جيت ابتديت أعمل الموضوع دوَّة، وفي نفس الوقت مجهودي قَلّ، ليه؟ أنا كنت في الشغل بتاعي شغّال IT أنا كنت ممكن أنزل من بيتي والمفروض أمشي الساعة 16:00، صاحب الشركة يحتاج مِنّي حاجات، ممكن أقعد لغاية الساعة 19:00 وما فيش حاجة اسمها overtime.
آه. أيوه. إمم. إمم. اهم. اهم. إمم. آه، آه.

آه، صعبة دي برضه، امم.
لكن الشركة دي أنا جمعة آه، أنا جمعة وسبت أجازة، أنا لو بعت البيعة وخلاص وتعبان ممكن أقول لصاحب الشُغ وده كتير، أمشي يعني مثلًا أوصل هناك 09:00 أمشي الساعة 13:00.
امم. امم.
فالشُّغل بقى أقل والفلوس كتيرة، فشوفي اللي حصل لي بقى اللي هو إيه؟ ده الفلوس سهلة أهي، فلما عرفت إن الفلوس سهلة، بقى سهل إن إنتي تصرفيها بسهولة، بلاش كده، يعني كمان الفترة دي الأصحاب اللي هُم كانوا مقربين مني، اللي هُم عايزينني أدفع لهم وأنا ما عنديش مشاكل، آه، أقول إيه؟ ما ربنا مديني ومش مدي لهم، إيه الع إيه المشكلة؟ لأ، طبعًا دلوقتي امم، آه، ده للأسف كان غلط، آمم، أنا أنا أنا عايز أقول لِك اتعلمت الأدب، آآ، ودي اتعلمت منها، ليه؟ بعد كده أنا اتغرّيت أكتر وفتحت شركة.
ده حلو ده. آه، اتغرّيت. هي دي بقى الفكرة. امم. امم. آه. آه، المليان يكُب على الفاضي. طبعًا. امم. تمام. آه.
بس أنا نسيت إن صاحب الشركة أبوه مدير المُخابرات العامة، أخوه عميد أمن دولة، حماه عضو مجلس شعب.
يا نهار أبيض! جاب قرارك كُلّه، امم.
آه، ده أنا أنا عايز أقول لِك، أنا جالي واحد مدير مديرية أمن الجيزة، مسحنا بكرامتُه الأرض، جاي داخل بيشتم، وأنا الجهاز بالكمبيوتر مديينُه لبنتي بايظ وبتاع، لمّا عِرف إن صاحب الشركة كده اعتذر وقعد يتأسف، لكن لمّا أنا فتحت الشركة بقى، يا لهوي على اللي حصل لي! أنا عايز أقول لِك أنا كنت أنا كرهت مصر بجد، يعني أول واحد جه اشترى مني جهاز آآ، غالي كان IBM Original ده كان سعره في الوقت الرخص ده 7000.
آه. امم، امم، تمام. امم. يا خبر! امم. امم. ياه! امم.
قال لي: "دفتر الشيكات نسيتُه، بعدين أبقى أدّي لك الفلوس." وفي الآخر أعلى ما في خيلك أركبُه.
آه.
كان ضابط مُخابرات في المُخابرات العامة، مش هانسى اسمه، لغاية دلوقتي أنا ممكن أقوله.
طيب ثواني، هو أنت ه ح أنت ليه طيب آآ، يعني أنا نسيت دفتر الشيكات، ليه سلّمت لُه الجهاز يعني؟
خلّاني فعلًا كرهت نفسي. اهم. ما أنا رايح ت ده راجل ضابط، وأنتِ م لو تخيلتِ بيتُه اللي أنا رُحت لُه أسلِّم لُه الجهاز فيه، يعني مش ممكن يبص ل7000 يعني ده أنا بالنسبة لُه ولا حاجة، النقطة التانية باقول لِك يعني يعني صدقيني أنتِ لو مكاني، راجل شَكلّه لابس بدلة ومحترم وبيكلمك عادي، آه، لأ، وعلى فكرة يعني أنا كنت أسمع آه، وأنا كنت أسمع إن المُخابرات ما بيقولش إن هو مُخابرات، قال لي: "لأ." أنا يعني أول ما تعرفت بيه، "أنا اسمي كذا، كذا، كذا." رُتبتُه في من المُخابرات العامة.
امم. امم. امم. الثقة، راجل أمين. مع إن دول بيكونوا أقذر الناس الصراحة. <laughs> آه. امم. امم، طب ما طب
وعلى فكرة أول مَرّة عشان يسبُكها عليّا لما جيت ما اقابلُه، هو بيته جمب الشُغل، آآ، أنا كان المكتب بتاعي جمب المخابرات في حدايق القُبة، خلّاني عديت عليه هناك واستنيتُه تحت ومشيت وراه بالعربية.
امم. آه. امم.
بيته كان خط
امم.

أها.
هتعملي محضر عشان ما أدِتهاش فلوس؟ حسيت أوي لأ، ده أنا عايز أقول لِك، صدقيني
امم، المشكلة إن أنت ما عندكش دليل حتّى، تدافع بيه عن نفسك، هي دي المشكلة.
آه، أنا صدقيني، المواقف اللي بافتكرها آآ أيام ما كنت شغال مع الراجل دوّة، يعني مثلًا جات لنا بالضبط كده ناس بيقول لي ولابس بدلة وطبنجة كده محطوطة، "أنا الرائد كذا من مك من ال المُصنفات مباحث المُصنفات" "أهلًا وسهلًا. آآ أنت عايز إيه؟" قالي أنا امم، اهم،
امم، امم. امم. أيوه. الله! طب معلش بس يعني هاقاطعك بس يعني، أنت لو أنت قاعد دلوقتي صاحب الشُّغل تمام؟ وفجأة داخل عليك واحد يقول لك أنا الرائد كذا، أنا مش عارفة إيه المُخابرات، أنا مش عارفة مدير مديرية والّا مش عارفة إيه كده، إيه إحساسك وقتها؟ هل مثلًا بتتخض مثلًا، وبتحِسّ إن أنت امم.
تمام، اهم. تمام، تمام. آه. تمام، اهم، بالضبط، أها. خالص، أيام ما أنا باقول لِك، آه، لأ خالص، أنا فهمت قصدِك، ده كنت أحسُه بقى وأنا المكتب بتاعي، لكن أنا لمّا كنت شغال هناك بالضبط كده بيقول لي: "أنا عايز التراخيص بتاعة الأجهزة" قُلت له: "تراخيص إيه؟ هو حضرتك جاي من الكاميرا الخفية؟" قام بص لي كده من فوق قال لي: "أنا مش باهزر، أنا هاشمع لكم المكتب لو ما معاكش التراخيص" فباقول له، ثانية واحدة أكلم قال لي: "أنا مش هاستنى حد، فين التراخيص؟" في دخلة صاحب الشُّغل، أول ما دخل، كان أياميها لسه الموبايلات طالعة تبع ال ال المصرية للاتصالات، مش تبع ساويرس.
امم. امم. امم. آآ؟! امم. آه. حلو جدًا. آه، أيوه، أيوه، فهمت، تمام.
فابتدh يعمل قال له أنا م بُصي بقمة ال قلة الأدب، بيبُص له بيقول له: "أنا مش هاكلم أي حد، أنا عايز" قال له: <shushes> "اسكُت شوية" وقام سايبه ودخل جوه، فقام هو دخل وراه، صدقيني أنا ما دخلتش، اتقفل الباب آآ، يعلم ربنا بأمانة خارج بيقول له كده: "أنا آسف يا باشا" قال له: "ما تعملهاش تاني"
امم. حلو. امم، امم.
ما تعملهاش تاني.
إيه بقى اللي حصل في الكواليس دي بقى؟ يعني أنا ن نفسي أعرف يعني.
بُصي أنا أنا يعني عايز أقول لِك، أبوه كان مدير المُخابرات العامة، أخوه عميد أمن دولة في الإسكندرية، حماه عضو بُصي العيلة بتاعتُه، عيلته كُلّها من مراته ومن أبوه، يا إما في مجلس الشعب، يا إما في الوزارة، يا إما رُتَب كبيرة أوي، أوي.
امم. ده كان واصل أوي، امم. امم. امم، اهم. آه، تمام.
فعايز أقول لِك، أنا ما أعرفش كلِّم مين، أي أي يعني أي آه، أي واحد فيهم كان يبهدِل النقيب ده، <laughs> على العموم أنا مبسوط جدًا إن أنا اتكلمت معاكِ، ربنا يخليكِ. مع السلامة، باي باي.
كانت حاجة تخُض أصلًا، امم. بالضبط. وأنا كمان استمتعت جدًا بالحوار، باشكر جدًا حضرتك، مع السلامة.

أنا أنا الأول أنتِ جيل أصغر منّي. أنتِ عارفة في في سنة آآ 93 أو 94، ال ال200 جنيه ده كان مُرتب شخص عنده عيلة؟ 200 جنيه مش 400، يعني ال400 ده كان كبير. آه.
امم. اهم. امم. طب حلو. طيب يعني المفروض إن أنت 400 دول كنت بتصرف وبتوفر منهم. صحيح؟
تخيلي آه، لمّا كان ب كنت باخد 400 كنت باوفّر جزء بسيط، لكن لمّا ابتديت آخد 4000 ما بقيتش أحس خالص بالفلوس.
حلو. تمام. أيوه.
وال و وال
طب أنا دلوقتي عايزة أفهم مع إني المفروض مثلًا أنا كنت باخد 400 وباوفّر منهم. يبقى معلش لمّا آخد 4000، 10 أضعاف. تمام؟
تمام، تمام. لأ أنا باقول لِك كنت ممكن أوفّر الت ال4000 تقريبًا كلّهم، آخد 100 بس، لأن ليه؟ أنتِ متخيلة إن كنت ممكن آآ آخد تاكسي من شبرا لمصر الجديدة بادفع 2 جنيه؟ في الوقت ده؟ أنتِ متخيلة؟
امم. امم. إيه الأرقام دي يا جماعة؟ أنا ما حضرتش الأرقام دي للأسف يعني.
أنتِ ما ما حضرتيش إن يعني مثلًا عايز أقول لِك ال ال اللي هو أنا م م م يعني الفول مثلًا، إحنا عايزين ناكل كلّنا فول بال في البيت، بكام؟ بخمسة وسبعين، ب50 قِرش. اللي هو كيس فول كبير.
امم. امم. إمم. تمام. ياه! إمم. اللي هو يكفي عيلة، يكفي عيلة، إنما معلش دلوقتي مثلًا أنت محتاج ب200، 200، 300 جنيه فول يكفي العيلة كلّها. <chuckles>
آه لأ، لأ. آه، آه، آه. امم. أ أنا عايز أقول لِك طبق الكشري اللي هو أعلى حاجة كان ساعتها أياميها آآ اسمه، أنا نسيت اسمه كان في الدوران، آآ وكان في كشري ألف ليلة وليلة، 25 قِرش. يعني أقول له اديني الطبق أبو 25 قِرش ده اللي هو أعلى حاجة عنده.
امم. إمم. آه. آه اللي هو بقى أنت الناس الVIP عندهم دلوقتي اللي بياخد الطبق ده. إمم. ياه!
آه. آه، آه. آه، لأ، يعني أنا اللي أنا باحاول أوصله لِك ال400 جنيه دي كانت إيه وال4000 جنيه دُولة كانوا إيه. يعني أنا
امم. طب أنت وفّرت فلوس أكتر وأنت معاك ال4000 والّا 400؟ لأن في ناس
تمام. لأ. لأ طبعًا ال400. ما هو اللي حصل إيه؟ أنتِ عارفة النقلة اللي أنا اتنقلتها؟ أنا كان معايا 400. يعني هدومي مش ماركات أوي، فين وفين لمّا أشتري ماركة، لكن لمّا ابتديت آخد 4000 دماغي لفِّت. ابتديت أفكر في الدنيا إزاي. أنا النهاردة كنت باخد 400 لأ، أنا بصيت لها كده، أنا النهاردة باخد 400، دلوقتي بقيت آخد 4000 بُكرة أنا هاخد 10، بعده هاخد 20.
ال400 صح؟ امم. امم. آه. أيوه. إزاي تستمتع بقى؟ امم. إمم. هو أنت أخدت المثل اللي بيقول لك: "اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب"؟
ما حسبتش

تمام.
ف و ونازل وشايف التعظيم السلام اللي جايبنُه له. قولي لي دي أول حاجة أعمل إيه؟ وعايز أقول لِك بقى يا لهوي على اللي حصل لي يعني
امم. امم. هي ص ده هي على فكرة هي خضّة، أصل المخابرات للأسف عندنا في مصر واخدين وضعهم أوي، أوي، أوي يعني، الكلمة العُليا يعني. إمم.
آآ الصول. بُصي على حسب أنتِ إيه وبتكل يعني أنا ماليش حد. الصول يقدر يعمل عليّا 10 رجالة في بعض، صول.
امم. صحيح، إمم.
لكن أنا يعني أ بُ بُصي أنا لما كنت شغال مع خالد صِرَفي، أنتِ مش متخيلة أنا كنت باعمل إيه. يعني لمّا كنت شغال مع أنا قُلت اسمه ال الراجل ده يعني وعلى فكرة كان محترم جدًا، أوي، أوي. علِّمني البيع وعلِّمني إزاي يبقى قادر وما يعني عُمرُه ما استغل سُ سُلطتُه غير مع الناس اللي تستاهل.
امم. امم. <chuckles> تمام. امم.
يعني آآ أنا في مَرَة كتبت م آآ مقاولة، آآ، إحنا حاطين السعر غلط وكسبنا المناقصة مع المقاولين العرب حاطين السعر زيادة عن سعره تقريبًا مرتين، ودي كانت غلطة في التسعير و ورسيت علينا. فرُحت آخد الفلوس، بصّيت لقيت قابلني مهندس: "بُص" وعمل لي دايرة: "أنت ممكن تلف كده وم تعم ما امضيلكش على البتاع وما تاخدش فلوس"، "طب أنت عايز إيه؟"، "أنا عايز CD writer وعايز"، قُلت له: "طَب اكتب لي"، قال لي: "أنت شايف نَفْسي آآ شايفني عبيط؟ شايف إن أنا هاكتب لك ورقة؟"، قُلت له: "لا يا فندم؟ أنا مش شايف. طَب اديني أنا ورقة أكتب". طلَّع الورقة وطلَّع القلم ونسي وابتدى يكتب هو الحاجة.
آمم. تمام. اهم. آه. تمام. لأ طبعًا. امم، إمم. امم. امم. اهم. آمم، تمام. حلو ده.
وصلت لصاحب الشركة، حكيت له، قُلت له كذا، كذا. قال لي: "ما أخدتش منه أي حاجة"، قلت له: "عيب يا باشا، اتفضل"، قال لي: "bravo عليك، الفلوس" قال لي: "روح استلمها." بالضبط 3 أيام كنت رايح مستلمها، وعرفت من الراجل اللي إداني الفلوس إن هو متحول للتحقيق، الشخص ده. طبعًا لو ما كانش الراجل بتاعنا ده واصل ما كانش عرف ياخد حقه.
آه. امم. آه. يا خبر أبيض! آه. صحيح، كان زمانكم لبستوا في حيطة أساسًا، آه.
بالضبط، أ صدقيني أنا بأمانة مرّيت في المكتب ده، أنا فتَحتُه 5 سنين باعافر. تيجي لي واحدة تقول لي: "إحنا بتوع الحي."، أنا فاكرها شحاتة، باقول لها: "الله يسهلِك." تقول لي: "إحنا عايزين فلوس للزبالة." أتصل بالمحاسب القانوني بتاعي، يقول لي: "دي ما لهاش علاقة بيك، أنت دور إداري، دي تاخد من محلات اللي في الشارع، أنت مش محل." مشيتها، قُلت لها: "ما لكيش عندي حاجة." أبُص ألاقي 3 أيام وجاي لي محضر إلقاء مخلفات بالطريق العام.
امم. آه. امم. امم. صحيح. أها. يا خبر أبيض!
صدقيني بأمانة أنا كنت كمان لسه طالع من الشغل، فحاسس بنَفْسي أوي. رُحت شتمتها شتايم و وحاولت أوصَل لها، ويحجّزوني، وواحد حَضَنّي، أنا مش هانساه، فباضربه، بازعَّق له، قال لي: "أنا حاسس بيك، اهدا، اهدا. البنت المعفنة اللي أنت شايفها دي لو ضربتها أنت هتخُش السجن. افهم."، دي ما هي أ مُ ضَرب موظف أداء تأدية وظيفته. أنتِ بتتكلّمي في إيه دي موظفة. دي! المعفنة دي موظفة.
آه. امم. تمام. آه. تمام. نوصل لتفاهم على الحاجة امم. ليه بقى؟ آه. طَب ماشي است استناها بعد ما تخلّص الشغل، عادي برضو، إيه المشكلة؟
فأ أ أنا كنت رايح آخد أنا ما صدَّقتش. أنا أنا، ده أنا الزبالة بتاعتي باطلعها في الشهر مَرة، عبارة عن ورق. ما أنا ال ده مكتب.
امم. تمام. أصلًا أنت ما عَندكش زبالة أصلًا، آه؟ مجرد و شوية ورق وخلاص.
ما عنديش، ما ما ما باطبخش في المكتب بتاع هي و شوية ورق.